Betul betul banget, tapi, eee, mungkin gimana sih, Mas, caranya biar tetap hemat gitu meski harganya naik?
Iya sih. Mhm. Wah, bagus bagus bagus. Mmm, berhemat ya. Iya mungkin bikin daftar belanja sih kalau aku itu biasanya, eee, jadi bener-bener fokus itu yang beli apa gitu loh. Jadi jangan gampang tergiud tergoda tergiur gitu diskon yang memang sebenarnya gak perlu gitu karena di pasar tuh pasti, ah, gak tau ya godaannya banyak banget ya, Mbak, ya. Aku bet nah betul. Aku nyatet nih, eee, beli tomat, gula, sama lombok gitu, 3 gitu, di sana udah semua, tapi tiba-tiba, "Ini nih nih bawang putih promo promo yang masih baru-baru ini biasanya" mhm. Nah waduh kayaknya ini beda Rp2.000, Rp3.000 doang sebetulnya, tapi gak butuh-butuh amat di rumah ada, tapi murah. Nah gitu-gitu makanya itu agak susah padahal sudah mem aku sudah bikin daftar belanja, tapi ya itu ditambahin lagi jangan tergoda diskonlah gitu.
Heeh. Oke oke. Mhm. Oke. Setuju setuju banget. Iya ada yang nawarin gorengan, nawarin ini itu gitu ya. Mhm. Mhm. Wah, ke ke ini ya, kegiur gitu ya, Mas, ya. Mhm. Wah. Nah harus bisa lebih ke ini selektif kalau kayak gitu. Betul. <chuckles> Bener bener banget iya iya, mungkin
Mhm. Nah kalau soal masakan, Mbak, masak sendiri aja di rumah, iya kan?
Mhm. Oh, masak sendiri. Oke oke. Iya benar. Jadi lebih menghemat pengeluaran gitu ya jadinya ya, nggak nggak jajan. Kalau jajan itu Rp15.000 dapat 1 porsi, tapi kalau masak sendiri bisa untuk misal 2 atau 3 kali makan gitu ya, lebih hemat gitu
Nah iya masak sendiri, betul masak sendiri. Berhari-hari. Betul. Iya. Rp15.000 kalau dibeliin, apa ya, sem semisal beliin beras gitu beli
Mhm. 1 kilogram dapatnya kalau beras ya.
eee, iya 1 kilogram gitu lima belas ribu lumayan.
Mhm, lumayan. Berarti tinggal, eee, lauknya kasih kecap gitu ya, Mas.
Nah kecap, terus mungkin Royco atau apa gitu, udah udah enak sebetulnya.
Waduh. Iya betul betul banget.
<clears throat> Tergantung pola pikir aja sih. <laughs> Iya.
Mhm mhm mhm. Terus bisa juga mungkin cari, eee, apa ya, pendapatan tambahan gitu gak sih, Mas? Kayak mungkin, eee, buka usaha di rumah, atau mungkin kerja sampingan ngajar, apa ya, ngajar les, atau, eee, bantuin, apa ya, tukang, atau apa gitu kan bisa ya.
Ah, iya. Mhm. Iya iya betul. Mhm mhm. Betul betul betul.
Mhm.
Eee, kalau ini, eee, mungkin, eee, pemerintah atau pihak terkait nih gitu-gitu ya.
Apa? Mhm. Iya.
Eee, menurutmu harus gimana gitu untuk membantu iya m mhm, untuk membantu masyarakat menghadapi situasi ini gitu loh?
Oh, perannya ya berarti ya, peran pemerintah gitu ya. Kalau